Est-ce que tu peux me parler, heu, de de l'un de tes meilleurs concerts que tu aies jamais fait?
Ouais, totalement, alors ce qui est bien, c'est que j'ai pas le choix parce que j'en ai jamais fait à part 1 seul, du coup, donc heu, c'est le seul et l'unique, du coup donc c'est c'est bien. Heu, <chuckles> mais, en fait, tu vois, pour te donner un peu le contexte, hem, je j'étais vraiment attaché à un animé, c'est-à-dire que dès mon plus jeune âge, heu, j'ai commencé avec, heu, un animé qui était Sword Art Online du coup et ensuite heu, Sword Art Online c'est le nom de l'animé que je regardais
Ah bon, ben, voilà, ça va être vite fait. <laughs> <chuckles> Ouais. C'était quoi, pardon? Ah ouais, non, je connais pas du tout.
ouais, <chuckles> heu, et du coup, pour le coup, heu, c'était vraiment le 1er, le précurseur que j'ai regardé et cetera et ensuite ça, heu, ça a défilé sur plusieurs autres animés, on va dire que le 2e vraiment que a avec lequel j'ai accroché et que je voulais absolument regarder c'était, du coup, Attack On Titan. Hem, <laughs> d'accord, comme ça au moins c'est sûr. <chuckles> Et heu, bah, tout ça c'est un animé qui a duré vraiment longtemps, c'est-à-dire qu'ils ont mis peut-être, heu
Ouais. <laughs> Ouais. Ah bah, je connais pas non plus. <laughs>
de 2010 à 2000, heu, heu, bah, du coup, 24 puisque c'est l'année dernière qu'il s'est terminé, à, heu, sortir tous les épisodes. Tu vois? Donc, heu, 4 saisons, 2 films, enfin bref, voilà, genre vraiment ça a pris du temps
Ah ouais, 15 ans. Waouh! Et heu et mais du coup, c'était des animés que tu regardais, heu, à la télé ou sur des plateformes particulières?